Äh, ich würde gern mehr machen. Ich bin tatsächlich aber einfach n nicht grad in so 'nem Lebensabschnitt, wo ich wirklich viel Zeit habe und, äh, ich habe noch mehr Routinen, die ich alle so zusammenhänge, und mit meinem Kaffee kochen, dem Atmen, Zähneputzen und dann noch Tagebuch schreiben bin ich meistens schon so 'ne 3/4 Stunde beschäftigt und das ist dann auch so das Maximum an meiner Zeit, die ich so habe, bevor ich so in meinen Arbeitstag starten möchte oder kann oder muss.
Mhm. Mhm. Ja. Also, ich wollte grad sagen, das klingt dann auch schon fast wieder stressig, weil du hast ja grad so 'ne ganze Latte aufgezählt an Routinen, die du abarbeiten musst, und dann dachte ich: „Okay, gut, der arme Mann natürlich, wie soll er denn noch mehr das decken? Gut, dass er das so macht, weil das würde er nicht unterbringen.“ Alles klar. Aber gut, es ist spannend, dass du das so machst, und du hast gesagt: „Aber da hat sich am Anfang gar nicht so viel gezeigt.“ Also, diese 2 Wochen, die hast du nicht eingehalten?
<chuckles> <chuckles> Äh, doch, doch. Also, ich bin über die 2 Wochen rüber. Ich bin dann auch also ich glaube, ich habe
Mhm. Nein, die 2 Wochen, die die d m du hattest ja vorhin von der dieser Studie erzählt, wo sie 2 Wochen trainiert wurden. Aber gut, die werden natürlich nicht nur 1 Stack gemacht haben, sondern werden entsprechend mehr, äh, trainiert haben als du jetzt
Ich glaube auch, die haben intensiveres Training durchgezogen, so so mit Ganztagsprogramm, und dann hast du morgen wahrscheinlich deine deine 2 Stunden Atemübungstraining, dann hast du Kälteresistenztraining und <giggles> genau.
Intensiv gemacht, mit Sicherheit, klar. Genau, okay. Genau, genau, halt gar nicht vergleichbar gar nicht vergleichbar mit dem, aber was ha was siehst du denn jetzt inzwischen für Erfolge? Mach fangen wir's doch mal du siehst ja offensichtlich Erfolge, sonst würdest du nicht du hast ja gesagt, bald, äh, feierst du 1 Jahr oder bist bei 1 Jahr. Das machst du ja nicht, wenn du keine Erfolge siehst.
Ja.